Ang binabalik-balikan talaga namin 'yung Pangasinan, eh, 'yung Hundred Islands do'n. Oo, Al Alaminos. Mm. At saka, ngayon naman, ngayong July, magbo-Bolinao naman kami, do'n naman next. Oo, ano lang kasi, ngayon lang kasi kami makukumpleto kaya alam mo 'yun, gi-no na rin namin kahit papaano na maulan. Oo.
Ah, saan dun? Ah, sa ano, sa may Alaminos na banda, oo, oo. Ah, maulan na, ah. Hmm, mm. Oo, pero malay natin 'di ba may ano pa iba-iba pa naman 'yung bugso ng panahon, malay natin, eh, maaraw 'yun 'di ba? Kasi 'yung mm, 'yung huling punta ko sa Boracay last years. Ano naman siya, August, August ba? Oo August, so maulan maulan na rin pero nung pagpunta namin dun, parang pinagbigyan kami ng panahon na sabi nila nung ano, pagdating namin 'yung araw na 'yun, dun lang tumigil 'yung ulan. So, 'yung pag-stay namin dun sa Boracay wala talagang ulan hanggang nakaalis kami.
Kaya nga, totoo Ay, sana nga eh. Mm. Mm. Oo. Ah, mm, tag-ulan. Ah, mm. Mm. Ayun. Mm. Oo. Oo, oo. Oo. Mm. Ay ang kabog, so talagang nasulit yun 'no, kasi minsan may mga tao talagang hindi nasusulit 'yung binayad na nanghihinayang, eh.
Mm. Oo. Oo, kasi 'pag sa Boracay 'pag umuulan talaga lalo na 'pag malakas, hindi ka rin naman makakapag-swimming, 'di ka rin makakagawa ng activities, so dun ka lang sa resort Or kung dun ka lang sa resort, o andun ka lang sa hotel 'di ba? Mm.
Oo, mm. Oo, oo. Mm, totoo. Mm, mm. Ano naman, ang pinaplano naman namin next year, gusto naman naming bisitahin 'yung sa Palawan sana. Oo, oo 'yan, oo, sa El Nido, kasi 'di ba parang sobra talagang ang ganda daw talaga dun, eh, base na rin naman sa mga nakikita ko sa ano, social media, so oo ang ganda rin ibinibigay niyang tanawin talaga, nang sobrang clear ng tubig na oo na buti nga sa buti hanggang ngayon, eh, sobrang clear niya pa rin kasi 'di ba kapag sobrang daming turista talagang minsan napapabayaan. So, ayun talagang nakakatuwa rin na ang gagaling rin ng mga caretaker dun sa Palawan, na napapanatili talaga nila 'yung kagandahan nung lugar nila. Mm.
Oo, El Nido gano'n 'no, ba Coron, mm. Mm. Oo. Totoo, oo. Mm. Oo, oo. Totoo, oo. Mm. Oo, totoo. Oo, ako rin gusto kong pumunta ng Palawan, 'di pa ako nakakapunta ng Palawan. Mhm. Mm.
Oo. Kaya nga, parang ang ganda rin maglibot-libot dito sa Pinas, na ang dami pa nating hindi napupuntahan, oo. Mm. Mm.
Oo, talaga sabi ko nga, 'pag ano eh, 'pag beach lang din naman 'yung pupuntahan mo huwag ka na lang umalis ng Pilipinas 'di ba? Oo ang dami namang beach dito sa'tin, eh, dito ka na lang mag-ano, mag-beach 'di ba kaysa pupunta ka pa sa ibang bansa 'di ba? Mm.
Totoo. Oo ang dami't oo. Totoo. Kaya nga 'tsaka ano din, eh, may meron din diyang Siargao kung dinadalaw-dalaw talaga ng turista eh 'no. So, alam mm.
Oo. Mm. 'Yung Siagao naman ano, eh, mm, mga mahilig mag-surf 'di ba? Mm, nakapag-try ka na ba mag-surf?
Oo, 'yan. Kaya.

Ako ano, parang gusto ko sa Bohol. <laughs> Oo totoo, kasi ewan ko parang gusto ko talagang makita ng ano, personal yung Chocolate Hills, oo kasi, 'di ba, parang yung mga ganun na parang dream mo lang nung bata ka ganyan, so, oo, oo pera, mm, na ano ngayong lumalaki ka na talagang may kakayanan ka na rin naman, 'di ba, parang gusto mo talagang i-try yung mga ganun na bago ako talagang, mm, na bago ako, mm, na bago ako magsimula sa ibang bansa dito muna sa Pinas, 'di ba, para alam mo yun talagang nalibot mo na yung, ano, hindi naman lahat pero nalibot mo na yung mga sikat na, ano, sa mga ban dito sa bansa natin to yun oo, mm.
Ah, oo maganda nga rin daw dun. Yung Chocolate Hills. Oo. Mm, oo nakikita nga lang yan sa ano, 'di ba sa libro 'di ba? Pero Oo makita siya, sa personal, 'di ba? Oo. Oo, oo. Totoo oo, mm, mas maganda yun 'di ba kasi, 'di ba, ah, ano, eh, ah, mahirap din naman na para tayong dayuhan, 'di ba, dito sa sarili nating bansa, ako nga guilty ako diyan kasi <inhales> parang sabi ko nga may ibang foreigner mas marami pa ata silang napuntahan kaysa sakin dito sa sa Pilipinas, actually hindi pa ako nakakarating anywhere sa Mindanao, ikaw ba?
Totoo, mm, totoo, mm, oo. Oo nga, eh, kaya nga. Oo. Ah, hindi din, eh, kahit nga sa Visayas hindi ko pa rin na-try mostly kasi puro Luzon lang talaga ako, oo. Hmm, mm mm.
Mhm. Oo, ako na-try ko na sa Visayas naman Cebu pati Boracay, gusto ko next maganda daw din, oo Siquijor.
Mm, ah, oo yan naririnig-rinig ko rin yan na si talagang sikat yan eh, si Siquijor, ano pa ba marami diyan din sa, ano, bandang Visayas tsaka sa Mindanao, mm.
Oo. Mm. Mm, maganda daw yung mm, maganda daw yung beach sa Siquijor, saka ano din daw marami din daw mga waterfall saka hindi pa daw siya ganung ka boom, 'di ba?
Oo. Ah, mm parang napanood ko yan sa vlog ng isang, ano, eh, sikat na YouTuber, oo yan, oo, oo, oo.
Mm. Ah, talaga ba, mapanood na kasi gusto ko rin makakita ng ano, parang kung anong meron sa Siquijor kasi parang nabanggit lang din sakin nung kakilala ko.
Mm, at tsaka, ano, masasarap daw din yung mga pagkain nila diyan, kaya ayon din yung nilo-look after ko, eh, kapag, 'di ba, magpupunta ka sa mga magagandang tanawin yung pagkain na ibibigay nila, oo.
Mm. Mm, totoo. Mm. Oo, hindi lang naman oo hindi lang din naman kasi yung tourist attraction yung pupuntahan mo dun, 'di ba, pati na rin yung pagkain 'di ba? Mm, ayun naku nawa'y makapag-travel tayo ngayong taon 'di ba, mahaba pa naman ng taon. Mm, sige maraming salamat.
Oo, oo. Mm, kaya ayun. Kaya nga, eh, oo, totoo, kaya yun sana salamat din sa, ano, pagshi-share mo tsaka sa pakikinig sa mga na-share ko ayan, oo, ingat ka din palagi. Kaya nga yun sa makapagbakasyon pa tayo. Paalam.
Mhm, maraming salamat din at ingat ka lagi, ah, naku maulan, M Sige, maraming salamat. Paalam.

Hindi pa nga eh, yun nga yung parang gusto ko rin ma-try, tsaka mag diving, yan yung nilu-look hindi pa hindi pa. Ah, kamusta naman? Mm, ah.
Oo. Ah, hindi ka pa nagta-try mag-diving. Ako na-try ko na mag-diving pero mag-surf hindi pa. Um, ano naman masaya, ah, nakakaba pero ano, worth the experience, di ba? Mhm.
Mm. Oo. Mm. Iniisip ko kasi talaga lagi yung kasama ko eh, kasi parang hindi sila hilig yung mga gano'n, so parang ako gusto ko naman
Ah, mm. A ano hilig nila yung mga city adventure, gano'n?
Ano ano kasi yung lagi kong kasama 'pag maggagayan is yung pamilya ko, eh, yung mga kaibigan ko naman, hindi ko naman sila maaya kasi hindi talaga nag-a-align yung schedule namin, so parang next year, mm, so parang next year, ayun parang binabalak namin na mag-beach kami na ayun yung gagawin namin, magda-diving kami, oo. Tsaka ano eh, parang maganda rin kasi na nagkakaroon ka talaga ng panahon para sa sarili mo na mag-relax, ganyan. Kasi oo, hindi ka talaga nakakapag-relax lagi na mamaya mababad ka na sa sobrang pagtatrabaho di ba, hindi naman puwede, hmm, mm.
Mm. Mm, talaga, adulting na rin kasi, oo. Mm. Totoo, mm, mm. Mm, mm sang-ayon ako, mm. Mm. Oo, nabu-burnout ka rin di ba? Kaya, oo, maganda rin na meron kang paboritong tanawin o ta paboritong lugar talaga na na pinupuntahan di ba eh, kung if ever man na meron kang gustong puntahan dito sa Pilipinas, either beach o bundok na gusto mo sana yun yung next na destination mo, saan kaya yun?
Totoo, oo. Mm Oo. Mm. Mm, mm. Oo.

Oo, siyempre yung Boracay sikat siya dun sa ano 'di ba, sa white sand. Eh, totoo siyang white sand na ano talaga siya, manipis na talagang white. Tapos ang gusto ko kasi sa Boracay ayoko kasi yung beach na yung gagawin mo lang dun, eh, yung ano, lalangoy ka lang 'di ba, hindi kasi tulad sa Boracay maraming activities na puwedeng gawin sa Boracay. Puwede kang mag ano, mag-water activities tapos may mga 'di naman ako ma-nightlife, pero gusto ko kasi yung chaos ba. Siguro dahilan na rin na sanay ako sa Metro, eh, gusto ko magulo, gusto ko maingay, eh, ganun yung vibe nung Boracay, eh. Kahit pa oo, pero meron pa rin namang part yung Boracay na ano, na peaceful, 'di ba? Mm.
Mm. Totoo. Mm, mm. Mm, pino, mm. Oo. Mm. Oo. Oo, oo. Oo, oo. Mm. Mm, mm. Mm. Mm. Oo. Oo, oo. Ah, mm. Mm, oo, 'yan. So, talagang ma-outgoing kang ano 'no, na gusto mo talaga parang ganun yung mga vibes.
Oo, oo, mahilig ako sa ganun.
Oo. Oo.
M
Ako naman kabaliktaran. <chuckles> Oo.
Oo, gusto mo ba 'pag beach, gusto mo yung peaceful lang, ganun? Mm.
Oo, gusto ko yung parang tahimik lang nga, parang nakahiga ka lang ganyan tuma tumatanaw-tanaw ka lang. Pero siguro 'de mm. Pero siguro depende.
Mm. Oo, may San ka san ka ano, madalas ka ba mag-beach?
Ako ano, tuwing ano lang, bakasyon. Talagang oo.
Oo, saan yung pinaka ano, napuntahan mo na latest o kaya pinakapaborito mo?
Ako a